Hã, na minha casa tinha 5 e aí eram meus. Aí ela essa gata que eu dava comidinha para ela no condomínio, ela teve mais 5 filhotes, mas ela não era minha, ela não era minha, ela ficava andando lá no condomínio e aí eu a le e eu levei ela para minha casa, então eu fiquei com 11 gatos em casa, e aí eu tranquei ela lá no no banheiro e comecei a ligar para várias ONGs aí eu tenho uma amiga que tem uma ONG, lá no Brasil e eu consegui, eh, espaço para gatinha, e os 5 filhotes. Infelizmente 4 filhotes morreram, e a mas você não sabe o que aconteceu, essa minha amiga que estava fazendo o lar temporário, né, que ia levar a gatinha para ONG, ela se apaixonou pela gatinha e pelo filho sobreviveu e ela falou: "Eu não consigo separar a mãe do filho, porque eles são, né, todos os filhinhos dela morreram", então, e aí ela ficou com a gata e com o filhote, até hoje, a gata chama Paçoca. As crianças colocaram o nome da gata de Paçoca, e o filhotinho se chama Mingau, porque ele é branquinho.
Você levou para sua casa? Hã? Hã? Gen Sim sim sim sim sim. É isso. Ai meu Deus. Aham. Sim, sim. Aham, aham. Aham. Aham. Hã. Ah, olha só. O quê? Hã. Sim. Aham. Ai, gente. Ai, que linda. Ai, gen Ai, que linda. Ah. <laughs> Ai que lindo, ai que história linda, que bom.
Ai, e aí e ela ficou com eles, e aí, está até hoje, e ela sempre me manda fotos, isso já faz mais de 4 anos e ela manda foto deles até hoje para mim, e eu fico muito feliz de de ver que eu consigui ajudar a gatinha.
Ai que ai que bom. Olha, muito f isso, do do que foi possível, né, então assim, eh, graças a Deus
É, não foi possível, eu gostaria de ter salvado todos, né, mas, né.
É, mas, pronto, não foi possível, mas, assim você ajudou no que, eh, que Deus permitiu, e e e sim, punição, com certeza, para quem maltrata, e que a gente e que a gente possa a a ser anjo na vida desses anjos, né, e ajudar no que for possí
Sim. Exatamente. E que cada vez mais as leis protejam eles que não podem falar, né.
Isso, isso mesmo, isso mesmo, que as leis sejam severas assim como qualquer crime. Eles cometeram um crime e têm que punir.
Exatamente, eu amei a nossa conversa, viu, espero que a gente se encontre mais vezes.
Ai eu também. Ah, eu vou adorar, viu, muito obrigada.
Tchau, tchau, obrigada.